เอ่อ ช่วยเล่าเรื่องความล้มเหลวนะคะ ที่แบบว่า รู้สึกว่าสอนคุณมากที่สุดเนี่ยให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะ?
ได้ค่ะ ก็คือว่า อะ ขอเป็นเรื่องงานแล้วกันนะคะ เพราะจริง ๆ มีล้มเหลวหลายเรื่องค่ะ <laughs> อืม <laughs> เออ ความล้มเหลว ณ ตอนนั้นมันทำให้เป็นบทเรียน ณ ตอนนี้ไงคะ เราก็เลยแบบว่า เออ สามารถที่จะแบบว่า มีความสุขกับปัจจุบันได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
ได้ <chuckles> ได้ เออ อ๋อ อา อุ๊ย น่าสนใจแล้ว เล่ามาเลยค่ะ เล่ามาเลย
ค่ะ ก็คือว่า ณ ตอนนั้นน่ะเรา ด้วยอาชีพงานของเราอะค่ะ เราเป็นคนที่ไม่รักความก้าวหน้าอะค่ะ <chuckles>
อืม ยังไง คือแบบไม่รักความก้าวหน้ามัน คือไงอะคะ?
อืม ก็คือเรา เวลาเขาให้เราสมัครในตำแหน่งหัวหน้า อะไรอย่างเงี้ย เราจะหลีกเลี่ยงตลอดเวลา เรารู้สึกว่า เรา
เออ อืม ทำไม เหรอ?
เอ่อ...เราไม่อยากแบบรับผิดชอบอะไรแบบที่มันเยอะขึ้น เราสนุกกับงานแค่ตรงนี้แหละ อะไรอย่างเงี้ย ขออยู่ ตรงนี้ไปนาน ๆ เออ มักน้อย ใช่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็แบบว่า
อืม อือ อืม ๆ อ๋อ มักน้อย <chuckles> เนาะ เหมือน มักน้อย <chuckles> อือ ๆ ๆ
อืม เหมือนแบบพอหน้าที่มันเยอะขึ้น แล้วมันก็จะต้องเครียดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบว่า เออ ไม่ ไม่อยาก
เออ ๆ ใช่ ๆ เหมือน Spider-Man พูดเลยเนาะ <chuckles> เมื่อความรับผิดชอบมันเยอะขึ้น อะไรอย่างงี้เนาะ เออ ๆ อา เข้าใจ ๆ ค่ะ อืม
เออ ใช่ ค่ะ อา แล้วเสร็จเราก็เลยแบบว่า อะ ก็ทำไปเรื่อย ๆ จนมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะ รุ่นน้องที่ได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้า เขาก็พูดมาแบบสะกิดใจเรานิดหนึ่งว่าแบบ เออ พี่ พี่ไม่แบบว่า ไม่ คิด ว่าตัวเองอะ จะก้าว ก้าวเติบโตไปในหน้า ที่เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย จะอยู่แค่ตรงนี้ แล้วก็ให้รุ่นน้องอะเขาเหยียบหัวเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เหรอคะ? เขาใช้คำนี้เลยนะ คำว่าเหยียบหัวเราขึ้นไปเรื่อย ๆ อะ เออ เราก็รู้สึกว่าแบบ เออ
อืม ค่ะ อืม อืม อุ๊ย! อืม ๆ ได้ ได้ยินแล้วเป็นไงอะคะ?